Sì, allora da bambino probabilmente la chitarra, e la melodia, perché si facevano tantissimo ascoltare, uhm, poi lui era diciamo un maestro in questo e quindi, uhm, quasi ti metteva a proprio agio, anche se magari ascoltavi tramite un CD o tramite radio. E i, mhmm, crescendo invece, uhm, mi sono accorto che è stato il mio primo amore perché effettivamente, ehm, anche la profondità del testo non è niente male e infatti per arrivare poi a tatuarla, ehm, sulla mia pelle vuol dire che è veramente qualcosa di importante. <sniffs> Sì.
Immagino che è stata profonda. Ma quindi a quell'età tu avevi già un un senso delle emozioni, magari diverso da quello che avevano i tuoi coetanei, quindi ti sentivi già un po' una pens un bambino profondo, che sentiva tante cose, le sentiva intensamente?
Mh-mh. <sniffs> Mh. Assolutamente sì, ehm, e forse anche per questo, diciamo ho avuto la prontezza di non dirlo a nessuno, perché dicevo, uhm: "Sono troppo piccolo". Eh questa canzone mi piace perché prima magari era soltanto orecchiabile, no, ehm, quindi l'avessi detto a qualcun altro di coetaneo, magari mi avrebbe detto: "Ma che canzone è?" <giggles> E invece, ehm, l per fortuna l'ho tenuto per me e probabilmente, mhmm, sì ho un ho sempre avuto una sorta di emotività diversa, rispetto a qualcun altro, il che non vuol dire
<chuckles> Ho capito. <chuckles> E quest'artista? Certo, certo.
Mh-mh.
E quest'artista, mhmm, ti ha fatto scoprire, comunque, mhmm, ti ha fatto innamorare anche del genere? Quindi hai scoperto altri artisti del genere che ti hanno
Sì. Mh-mh. Assolutamente. <smacks lips> Assolu sì, sì, sì, assolutamente.
Mi racconti qualche artista che hai scoperto? Comunque come, uhm, che evoluzione avuto questa scoperta?